Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es dir denn?
Ach, gut, gut, dir?
Ja, gut, immer so weiter, kann mich nicht beschweren. Mhm.
<giggles> Da das hört sich gut an.
Ja, ja, mal
Du d du, äh, mi mich, äh, mal 'ne mal 'ne kleine Frage an dich. Ich ich glaube, äh, das habe ich dich eigentlich noch nie gefragt hier. Ähm, aus den aus den 4 Jahreszeiten, welche magst du denn am meisten? Und wenn du auch weißt, welche, warum?
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Ah, gib acht. Ich glaube, das ist bei mir genauso wie Fabi ich meine, S Sommer ist super, ne? Frühling ist natürlich super, Winter ist super gut.
Mhm.
Aber der Herbst, mein lieber Scholli, wenn das wenn das dann 'n bisschen kühlt abkühlt, weißt du und dann ist die <sniffs> ah, frische Luft und dann kann man schon manchmal genau, manchmal, äh, fangen Leute schon an, äh, wenn's wenn's 'n bisschen kühler wird nachts dann innen den Kamin anzufeuern und das riecht man dann. Ach, super gut. Oder das Laub, alles ist ist bunt und das das das tun sie dann manche tun sie's zusammen und verbrennen's und und ja, natürlich, und und auch Halloween, ne, Thanksgiving ist natürlich auch was Gutes und, ähm ja, und man muss natürlich auch sehen, vom, ähm, Menschlichen her, äh wir sind ja Europäer, ne, und dementsprechend, schau dir unsere Vorahnen an. Die mussten sich damit zurechtfinden hm, also, vom Körper her unsere Körper ändern und verändern sich, ähm, je nach der Jahreszeit. Im Herbst werden wir, ähm, lustig und es geht uns gut, denn das geht auf den Winter zu und unser Körper verändert sich. Also, m mit dem Essen, dann essen wir mehr, wir legen auch weniger Muskeln an, aber entsprechend mehr Fett, sodass wir durch den Winter kommen. Und das essen Leuten gut im Herbst und im Winter oder Anfang Winter, ne? Und dann natürlich im Frühjahr gibt's die Frühjahrsmüdigkeit, denn da ändert sich der Körper wieder zurück und weniger Fett wird angelegt und, äh, Muskeln wachsen besser, ne? Das siehst du ja auch heutzutage noch ja, dann werden wir müde und dann werden wir ärgerlich und und sind dauernd am Meckern, ne? Da geht's uns nicht so gut. Ja, genau, ne?
Mhm. Die Luft frischer, ganz genau. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Stimmt. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Mhm. Ja, stimmt. <laughs> Ja, da hast du vollkommen recht. Aber das mit den Vorahnen, also, so habe ich es immer überhaupt nicht gedacht, äh, um ganz ehrlich zu sein.
Hm. Ja, doch, und und unser Metabolism, ja, der ändert sich. Und deshalb geht's uns im im im Frühling manchmal 'n bisschen schwerer, ne, das weil sich das ja wieder vom Fett auf Muskeln umändert. Schau dir an, ganz weit, äh, in der Vergangenheit für Leute war das ja dann für die Menschen sehr wichtig, dass sie genug Fett im Winter hatten, genau wie Tiere, sodass sie überleben konnten. Und dann, als es wieder 'n bisschen wärmer wurde, das musste wieder zurück in Muskeln verwandelt werden, so wenn's warm war, dass sie rausgehen konnten und sie konnten jagen und sich, äh, Essen anlegen für das nächste Jahr.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, stimmt. Äh, da muss ich ja auf jeden Fall was falsch machen hier, weil bei weil meine Winterplauze, die geht einfach nicht weg. <laughs>
Und was wäre <laughs> Ah ne, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, weißt du? Ich meine, heutzutage ist es nicht mehr so schlimm, aber doch a unsere Körper verändern sich doch noch, ne? Ganz klar. Und das merkt man natürlich. Und ich glaube, deshalb mögen auch viele Leute den Herbst, denn so Herbst und Anfang Winter, wenn du dich umschaust, vor allen Dingen so Europäer oder oder, äh, Westerner, ja, ähm, also, die damals auch die Eiszeit richtig mitgekriegt haben und alles Mögliche, ja, also, die die sind am am am Giggeln und am Lachen und am am Grinsen und: „Es geht uns gut und irgendwie fühle ich mich super, ich weiß bloß nicht, warum.“ Ja, deshalb, ne, <giggles> so geht das.
<laughs> Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ne, also also, Herbst also, so habe ich Herbst jetzt überhaupt nicht mal betrachtet, um ganz ehrlich zu sein. Also, Herbst ging ist ist für mich eher so kalt, grau, äh, regnerisch, ähm, also, da also, du kannst auf jeden Fall deine gemütlichen Momente mit dem Kaminfeuer machen und aber ich ich sehe das ja, ich sehe das eher so so vom vom Praktischen her. Ich glaube, Frühling oder Sommer wäre für mich, ähm, so die Jahreszeit, die ich am am liebsten mag. Ich meine, ich kann mit dem Hund spazieren gehen, ohne dass du gleich nass wirst oder kalt wirst. Ähm.
Ja? Was? Das ist richtig, ja. Ja? Hm, ja, sicher. Gehst du nicht gerne im Regen spazieren? Das macht doch Spaß, Mann. Solange es nicht kalt ist, das macht richtig Spaß. Du ja.
<laughs> Also also, oh ohne Hund mag ich das auf jeden Fall. Ohne Hund mag ich das, mit dem Hund nicht so sehr, weil dann tritt er in jede Pfütze rein und in jeden Matsch und dann muss ich den wieder sauber machen und von daher, äh, verbinde ich das mit extra Arbeit.
<laughs> Ja, solange es nicht Nein. Ach Gottchen. Okay, okay, ja, gut. Aber die haben früher auch so, ne?
Ja. Ne, aber ansonsten, wie gesagt, so die die ähm, so so Frühling Frühling und Sommer ist für mich eher so die die die die die die schönste Zeit, also, ich kann da auch sehr viele Erinnerungen daran knüpfen, mit mit mit Freunden draußen spielen zu können, weil das Wetter einfach toll war oder oder im Sommer, wenn wir dann mit der Familie in in den Sommerurlaub gefahren sind. Und, äh, das sind dann wirklich so die die Erinnerungen, die die mir einfach mal so so übrig oder oder stecken geblieben sind. Und das inter genau und das Interessante ist ja dann auch jetzt im im <snorts> im Lebenskreislaum ne Kreislauf, ich versuche jetzt auch d diese Erinnerung, die ich jetzt als Kind gehabt habe, meinen Kindern weiterzugeben.
Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Ne, das verstehe ich schon, ne? Ja. Mhm. Mhm. Weiterzugeben, ja, genau, das ist ja nen ganz sicher, ist normal, ne? Ja, und dann erlebst du das selbst noch einmal und für dich ist das dann noch intensiver, weil du dich erinnern kannst, und für deine Kinder ist es das 1. Mal. Und wenn die groß werden, na ja, weißt schon, was passiert. Ganz klar. Oder willst du die dann nicht im Herbst rausnehmen oder im Winter und ein Iglu bauen und Schneeballschlacht und und am Rodeln wie die Wilden, was
So, genau. Ja. Ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Und und <chuckles> Also a also, Schneeballschlachten, Rodeln auf jeden Fall, ähm, auch, äh, Schneemänner bauen, das ist auf jeden Fall auch was was ganz Tolles, ähm, aber ich glaube ich glaube, die sind da n n die sind da 'n bisschen ungeduldig dafür, weil es doch zu kalt ist. Und nachdem sie nachdem sie 'n bisschen mit dem Schneeball geworfen haben, dann fangen sie an zu weinen, dass die Hände viel zu kalt sind und äh, und dann sofort wieder rein wollen und und warme Schokolade trinken wollen. Also, das ist auf jeden Fall auch eine Erinnerung, eine wunderschöne Erinnerung, ähm, aber ich glaube, so die die Stundenlang im Pool zu spielen oder oder draußen Fußball zu spielen im im im Park, ähm, das das bleibt einem irgendwie, ähm, länger in Erinnerung, scheint so, weil du wahrscheinlich auch mehr mehr Zeit draußen verbringst.
Ja, wohl. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ach so, ja. Ja, also Ah, lecker, ne? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Meinst du? Oder dann ach so. Im Frühling, wenn du die ersten Blumen siehst und die ersten Insekten oder im Sommer, also, ich habe jetzt hier alle Fenster zu, wirklich, und ich kann immer noch die Insekten draußen hören. Das hört sich einfach das gehört zum Sommer dazu, weißt du? Wo so die sind so laut und das das fühlt sich doch super gut an, ne? Ja.
Ja, ganz genau. Mhm. Ja, ganz genau. Ja, und das das Lustige, wo du das jetzt erwähnst, i i also, wir waren ja heute mit den Kindern im Pool spielen und, äh, da haben wir auch die Insekten gehört und ich bin bin fast eingeschlafen, weil das für mich wie so 'ne so 'ne White Noise war. Also, die das ist so sehr sehr thera äh, therapü peutisch pütisch oder das das das das war echt genial und, äh, na natürlich muss ich mich da wieder <chuckles> ich muss mich da wieder raus äh, ähm, rauskonzentrieren, weil weil die Kinder ja nicht alleine im Pool spielen dürfen. <chuckles>
Aha. Ne. Ja. Ja, genau, genau, und das ist es, ne? Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ne? Und wenn es kälter wird ja. <laughs> Ja, sicher, ne, kannst du kannst nicht machen, aber dann später vielleicht, wenn die wenn wenn die 'n bisschen motzen, dann kannst dich mal draußen hinsetzen. Ja, ja, sicher, ne? Und das merkt man auch total total, wenn wenn wenn's kälter wird, und die sind dann weg, weißt du, und dann wird's draußen leise. Das ist irgendwie: „Uhuhu, <laughs> ui“, auweia. Ja.
Ja, ganz genau. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, ganz ganz genau, ganz genau. Und und und die Stimmung auch, also, die die Stimmung äh also, für mich natürlich, die Stimmung ändert sich, wenn du wenn die Sonnenstrahlen 'n bisschen länger da sind und und wenn du wenn du mal draußen einen Kaffee trinken kannst, ähm, da wird man 'n bisschen bisschen aktiver, ne?
Ja, gut. Ja, gut. Mhm, mhm. Mhm. Ja, aber siehst du Ja, das stimmt schon und das ist auch sehr menschlich und biologisch, aber ich ich habe viele Pflanzen und im Winter, wenn wenn nicht so viel Licht ist, dann habe ich sehr viele Pflanzenlichter. Da ist es bei mir zu Hause innen drin
Mhm.
lange hell und richtig gutes Licht. Dementsprechend, ähm, kriege ich das gar nicht so mit, dass es dunkler ist oder oder weißt du, wenn ich nach Hau nach draußen gehe, ganz klar, aber, äh, ich habe immer noch das Tageslicht so wie im Sommer, weißt du?
Okay. Okay.
Dann kriege ich das gar nicht richtig mit. Mhm.
A Und mit diesen Pflanzenlichtern, wie machst du das denn? Also, haben die dann 'ne eigene, äh, Zeit oder so 'n Zeit äh, ähm, 'ne 'ne Zeiteinstellung, die das dann automatisch an und ausschaltet oder oder wie sieht das aus?
Mhm. Ne, ich mache das nicht, äh d die die kann ich ein automatisch, äh, also, setzen, dass sie sich automatisch anschalten und ausschalten, aber meine Pflanzen und die meisten s die meisten sind sehr groß und ich hatte sie, seitdem sie kleine Babys sind, so zwei kleine Blätterchen und so. Ja, die schlafen, wenn ich schlafe und die kriegen Licht, wenn ich wach bin. Ja, so sieht das aus. <laughs> Ja, ja.
Mhm. Mhm. Ah. <chuckles> Okay, ne, das hört sich klasse an. Also, die merken das dann mit den Jahreszeiten wahrscheinlich nicht. Das ist dann die, äh, äh dein deine Jahreszeit ist deren Jahreszeit.
Ja. Mhm. Ja, ja, so ungefähr, ne? <coughs> <clears throat> Ja, das, äh das ist schon richtig mit dem Licht. Das ist ganz normal, ne?
Ah klasse.
Ja.
Und du, sag mal, j also, jetzt weiß ich ja, dass Herbst auf jeden Fall dein deine Lieblingsjahreszeit ist, aber gibt es dann auch vielleicht nicht andere Jahreszeiten, wo du denkst: „Okay, das könnte auch 'n bisschen lustig oder interessant sein?“
Ja? Die sind alle lustig, die sind alle interessant, die liebe ich alle. Aber der Herbst ist einfach äh, so 2 Zentimeter näher am Herzen, so vielleicht 2 Millimeter, ich weiß es nicht, aber na ich finde Jahreszeiten sowieso super, ne? Alles klar. Und ich meine, im im im Winter auch, wenn überall Schnee liegt und dann ist, ähm, wie wie wir eben gesagt haben, dann ist ganz leise, aber es ist auch so so, ähm, peaceful, friedlich, beruhigend und mal 'n bisschen so <shushes> weißt du, und der Schnee und dann ist alles das ist sehr nobel, doch da freue ich mich ich freue mich bei allen Jahreszeiten, ganz klar.
Hat 'n anderen Platz im Herzen. <chuckles> Okay. Ja. Ja, ja, ganz genau. Ja. Ja. Ja. Ne, da hast du auf jeden Fall recht.
Aber, also die ähm, äh, ähm de nur im Herbst hast du vieles buntes Laub, dass du zusammenschirren kannst und dich dann wie 'ne Wilde da reinschmeissen und am Kreischen bist, weil du Spaß hast, so.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt. Al also, für mich, wie gesagt, ich sehe das 'n bisschen praktischer mit dem Laub kehren und so weiter. Das das hört sich für mich viel zu viel nach Arbeit an, auch mit dem Schneeschaufeln auch, äh <chuckles>
Ja. Mhm. Siehst du? Das machst du nicht richtig. Du hast Kinder. Du ha ja, du hast Kinder. Ja, erz
Ne, das stimmt. Die sollen dann Schneeschaufeln <chuckles> und den Laub kehren. <chuckles>
Ja, wie da erzählst du denen, wir wollen jetzt einen Laubhaufen machen. Ich zeige euch, wie das geht und dann gehst du und 'n paar Hände voll Laub und dann bringst du das in den einen Platz und dann schickst du sie los. Und dann haben die Spaß und dann ist dein Garten sauber. Siehst du. Musst du erst überlegen. Ja.
Ja. Mhm. Ja, stimmt. <giggles> Stimmt. <snorts> Das da da da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Genau, genau. Ja, und die haben Spaß.
Dein Garten ist sauber und die Kinder sind ja, ganz genau. Ne, das ist auf jeden Fall 'ne gute Idee.
Ja, und dann könnte ich auch mal ja, dann können sich nochmal reinschmeißen oder du kannst dich auch unter die Blätter 'n bisschen verstecken, wenn der Haufen richtig groß wird, und dann, wenn sie kommen, dann kommst du raus: „Ah.” Ja. Ja, da erinnern die sich dran, ist doch super.
Ah. Ersch erschrecken. Ja. <laughs> Ja, ne, das auf jeden Fall. Also, wenn ich mir das jetzt so halt so überlege, Herbst ist doch nicht so schlimm, aber wenn ich das kate katego kategorisieren m müsste, ähm, ich glaube, ich würde wirklich, ähm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter in in in in der Reihenfolge
Ja. Ja. <laughs> Ja, ja. Mhm. Ja, ja, super.
ähm, kategorisieren. Ja. Also, ich habe hier mal in 'nem in 'nem anderen Staat gewohnt, da war's nur noch kalt, also, kalt und kälter. Es gab 2 Jahreszeiten und jetzt sind wir wieder umgezogen, wo wir wirklich alle 4 Jahreszeiten erleben können, und das ist einfach nur phänomenal. Ja.
Toll. Ja. Ach so. Oh. Kalte? Also, warst du ganz weit im oben im Norden, ne? Ja ja.
Ich war im Norden und Mid-Westen, genau. Also, da war's richtig kalt.
Ja, bei uns ist es sehr kalt im Winter, ja, aber natürlich total heiß im Sommer. Wir haben beides, ne?
Ja. Ja, ja, ganz genau. Ah, das waren das waren schon minus -40- 40 C das war 'n bisschen zu kalt, ja.
Na ja. <laughs> Na ja, dann brauchst du keinen Schneeschaufeln, siehst du?
Ja, da muss man auch Eis kratzen. <laughs> Ja, ganz genau.
<snorts> Bewegt sich nämlich nichts mehr. <laughs> Ja, ja, gut. <clears throat> Ja, alles klar.
Ne, cool, super. Ja.
Siehste.
Aber ansonsten, also, wie gesagt, also, die die Ideen mit dem mit dem Herbstlaub, äh, zusammenfegen und und und und so weiter mit den Kindern, die auch 'n bisschen einzubringen, ähm, das ist auf jeden Fall 'ne tolle Idee. Das das versuche ich auf jeden Fall mal, äh, diesem in diesem Herbst so zu machen und auch die Kinder mal 'n bisschen zu motivieren, 'n bisschen, ähm, auch aktiver draußen zu sein, selbst wenn's regnet. Du hast auf jeden Fall recht, also, ähm, draußen im Regen zu laufen und zu spielen, das ist auch eine Erinnerung, die äh, die sie wahrscheinlich nicht nicht nicht mehr vergessen können.
Na ja. Ja. Ja. Ja. Vor allem mit Kindern. Ja, und vor allen Dingen mit Kindern, da ist eine Pfütze in 'nem 50 km Radius und die finden sie.
Mhm. Ja, ganz genau.
G im im Herbst und im Frühling. Meine Tochter, als sie klein war, die ist da raus mit ihren Shorts und 'n 'n 'n Regenschirm und ihren, äh, äh, Regenboots und dann hat sie in den Pfützen rumgemacht. Ganz klar.
Mhm. <chuckles> Ja, das das lasse ich sie auf jeden Fall auch mal machen dieses Jahr.
<chuckles> Okay, du. Na ja, super. Da gibt's schon viele Dinge, die man machen kann, Erinnerungen, Erlebnisse, hm, äh, super gut, ne, ganz klar.
Genau. Genau, genau. Du
So, ne und Plätzchen im Winter sind dann natürlich auch super, ne? Ganz klar. Nö.
Ja, ich Ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Also, da ich glaube ich glaube, sobald die sich's da angewöhnt haben, dann wollen die im Winter auch was machen. Aber du, ich äh, ich muss da jetzt auch wieder los. Ähm, schön, mit dir gesprochen zu haben und bis zum wieder.
Also. Mhm. Ja, ja. Ja, schön mit dir zu sprechen. Ja, und dann ja, wir reden später nochmal. Alles klar. Also, bis dann.
Alles klar. Bis dann. Tschau, tschau.